Thì nếu mà cá kho thì chồng mình thích ăn, nhưng mà con mình là không đụng đũa vào món cá luôn á. Con mình là mỗi lần mà ăn cá là con mình không chịu ăn, mình phải, kiểu, dỗ dành rồi này nọ như nãy bạn nói đó. Nhưng mà khi nãy bạn nói tới cái món lườn cá hồi thì mình thấy cũng hợp lý, để mình thử. Nhưng mà còn những cái món cá khác là bạn bạn nhỏ nhà mình không ăn luôn, thành ra là hầu như là hôm nào mà một á, nếu mà chỉ nấu một món á là mình chỉ nấu một món thịt thôi, là bé ăn được và hai vợ chồng thì cũng có thể là chồng mình cũng sẽ sẽ ăn nhưng mà không thích lắm. Còn hôm nào mà có có năng lượng nhiều hơn thì có thể là mình sẽ làm cho mỗi người một món đó. Nhưng mà, kiểu như, mình cũng cũng thấy mệt á, tại vì nhà thì chỉ có 3 người thôi mà lỉnh kỉnh thứ này thứ kia, cái, cũng hơi khó, ừm.
Ờ. <laughs> Ôi trời! Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ờ. Ôi trời! Đúng thật. Ừm. Đúng rồi, mỗi người một món mà cuối cùng lại d thừa ra rất là nhiều thì cũng khá là lãng phí mà lại cũng tốn công cho bạn nữa. Thế thì mình cũng đang gợi ý cái món cá kho, bởi vì là cá kho thì cũng có thể bạn đã kho với thịt chưa? Nếu mà như thế thì có thể làm hài lòng tất cả mọi người đó, cá kho với thịt. Ừ, ha. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ờ, đúng ha! Một cách cũng hay. Tại vì mình cũng thấy là c những cái món cá kho của người miền miền Bắc á, thì hay có là kho cá với riềng và thịt ba chỉ, là nó có cả nạc cả mỡ luôn. Wow, một ý tưởng rất hay nha bạn, mình thấy hợp lý. Có nghĩa là ừm.
Ừm. Ừ. Ừ, đó. Ừm. Đúng vậy, và như thế thì những cái hôm mà bạn mệt mỏi, bạn chỉ cần tốn một nồi thôi và có thể cho cả thịt và cho cả cá vào thì em bé cũng khá là thích ăn. Và cũng có thêm được cái mà mình vừa mới nói đấy là thịt lúc này nó cũng sẽ hơi mùi cá một tí, và cá thì nó cũng sẽ ngậy lên rất là nhiều bởi là lúc này nó dính theo mỡ của cái thịt ba chỉ ấy. Thì bạn cũng có thể thử là cho em bé ăn, kiểu, nhiều thịt hơn, nhưng mà giữa những cái miếng thịt đấy bạn có thể gắp cho em bé những cái miếng cá nho nhỏ. Những cái phần mà nó ngậy, nó mỡ hơn để cho bé làm quen dần, làm quen dần với cái mùi của cá mà bé lại không nhận ra là bé đang bị bắt ăn cá đâu. Là như thế bạn có thấy hợp không?
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, hợp lý. Dễ làm quen. Ừm, ừm ừm. Ừm, wow! Ờ, mình thấy hợp lý cực kỳ luôn đó bạn nha. Như vậy thì mình cũng chỉ có nó cần nấu một món nhưng mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của của cả cả hai người luôn, là một người thích ăn cá, một người thích ăn thịt mỡ. Ồ, hợp lý nha, mà mình cũng sẽ đỡ mất công nấu nướng mà, ừm, mình cũng thấy là thật ra món cá mà kho thịt này nó cũng rất là ngon nha, kho với riềng với với ớt nữa thì rất là ngon, hợp lý. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng vậy đó. Ừm. <laughs> À, rồi đó. Ngoài ra thì cũng còn một vài các cái món khác mà bạn có thể tham khảo, gần như là kết hợp giữa 2 cái loại thực phẩm hải sản và thịt để cho cả chồng và cả con có thể làm quen được với 2 cái loại thực phẩm này với nhau. Ví dụ như, kiểu là, tôm rang cho thêm thịt băm vào này, tôm rang xong cho thịt băm tôm băm. Đó, như thế thì vừa có thịt vừa có cả tôm luôn. Và bé nhà mình thì có ghét ăn tôm, ghét cái vị tanh của tôm không? Hay là ghét vị tanh của cá hơn?
Ừm, ừm, ừm. Ừm. À, như vậy là